C'est ça et c'est là, en fait, où j'ai compris qu'effectivement la plupart des gens disent que, voilà, heu, bah, en gros, l'intimité, heu, plus, plus, plus, c'est vraiment un argument de choix, heu, pour se mettre en couple avec quelqu'un, heu, nous on s'est mis en couple sans ça, hein, <chuckles> c'est à dire que, vraiment, genre, heu, ça enfin, ça n'avait aucun poids dans le fait de se mettre en couple et plus tard on s'est vraiment découverts et on a réussi à à passer outre les petites barrières qu'il y avait et tout et on s'est vraiment, genre, heu, donnés l'un à l'autre, finalement et heu, enfin, en plus ça passe ça se passe trop bien, maintenant, en fait. Heu, alors qu'au début, on aurait pu croire que ça aurait pas été. Donc vraiment, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça, au début.
Mmh. Ouais. Ouais, mais c'est super intéressant, ouais. Ça aurait pas été mais ouais. mais finalement, on sait jamais ce que la vie nous réserve, hein, tu sais, heu, c'est c'est ce qui fait que c'est toujours intéressant. Et là, aujourd'hui, tu dirais que cette personne, c'est quelqu'un qui t'inspire ou au contraire qui arrive à te bousculer ou te challenger? En fait, qu'est ce qu'est-ce qui fait que, voilà, tu apprécies être avec elle, qu'un que le feeling, il passe bien et que et et que, voilà, que tu as envie de rester avec elle, voire te dire, construire un avenir ensemble?
Et bah, <chuckles> déjà, juste le fait que le 14 février, on était du coup dans on était partis vite fait, heu, au casino et cetera et heu, il m'a fait non, en gros, c'était vraiment trop drôle parce que je t'explique: en gros, genre, on était dans la chambre et tout, il me dit: «Va te cacher et tout, je reviens, on fait un cache-cache et tout». Oui, ça heu, il commence à compter ouais, enfin, tu es dans une chambre d'hôtel, hein, tu imagines, genre, c'est vraiment très, très petit, c'est super compliqué, en fait, <chuckles> pour se cacher mais moi, genre, il faut pas me lancer des défis comme ça, genre, je suis à fond dans la compétition et tout, genre, il faut pas me faire ça, tu vois? Ouais, vraiment <chuckles> et du coup, donc je je suis parti me cacher vraiment, genre, dans le placard parce que c'était un peu la seule cachette, en fait, en fin de compte et heu, genre, quand il est venu chercher et cetera, il a ouvert le placard, et en fait, genre, il était accroupi, enfin, accroupi, heu, une jambe par terre et cetera et il m'a demandé en fiançailles, du coup, c'est trop mignon! Mais si! Et du coup, vraiment, genre, j'étais trop heureux!
Ouais. Ouais, ouais, je veux je veux bien que tu me dises. Ouais. Un cache-cache? OK. <chuckles> À 2? <laughs> OK. Heu, oui. Ah! Tu es très compétitif? Oh, intéressant, OK. <chuckles> Ouais. Ouais. Mais non! Et d'un coup comme ça tu t'y attendais vraiment pas? En vrai, non?
En vrai, non. <chuckles> J'en revenais pas. Non, je savais pas du tout qu'il allait faire ça comme ça. Mais c'était.
Ah oui! Et du coup, sur le moment, tu as réagi comment? Parce qu'à la base, en plus, tu me disais, tu es très compétitif, tu es là avec en une envie de gagner, 1: il t'a trouvé et en plus il te surprend, donc c'est un peu tu étais comment? Déboussolé? Surpris? Content? Et heu, ouais. <laughs>
Beh, je pense déboussolé, c'est le terme. Genre, j'étais saoulé, déjà, de pas gagner le cache-cache mais en plus, <chuckles> j'étais trop, ah, j'ai genre, heu, super émotif, en fait, puisque forcément, genre, heu, on te demande en fiançailles! Genre, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours, quoi, donc heu ouais, genre, franchement, j'étais trop heureux, en fait, à ce moment-là.
Ouais. Ouais.